Yani, kesinlikle, dediğim gibi, hani, bu platformların ve sosyal medya, birçok, aaa, medya, ııı, kuruluşlarında birlikte, ııı, insanların sadece o, ııı, bağı kurmak, ııı, yani, belki ilerletmek seviyesinde, ııı, bence güzel bir adım olabilir. En azından ilgi alanların örtüştüğü ve birçok alanda, ııı, kendini ortak bir alanda, ııı, hissedip o şekilde gördüğün insanlarla bence, ııı, onu koruma aşaması bu şekilde geliştirilebilir. Ancak Evet.
Oradan. Evet. Senin peki oldu mu hiç böyle oradan iş bulduğun? Ya da, işte, bilmiyorum, romantik ilişkiye başladıysan veya bir arkadaşlık ilişkisi de başlamış olabilir tabii ki. Iıı, hâlâ sosyal medyada tanışıp da hâlâ sürdürdüğün veya bir süre sürdürdüğün, ııı, birtakım iletişimlerin ya da ilişkilerin oldu mu?
Hı hı. Evet. Yani Hı hı. Evet, evet. Iıı, yani, şöyle, arkadaşlıklarım oldu ancak, aaa, onlar da, böyle, hani, ııı, dediğim gibi yüz yüze tanışıp o şekilde görüştüm, arkadaşlığın yerini hiçbir şekilde almadı. Yani, ııı, belki biraz daha bireysel veya romantik ilişkilerde de ben, ııı, biraz güven sorununun olduğunu düşünüyorum. Yani, nedense, ııı, çok fazla, aaa, o alanlarda çok fazla, işte, eee, bezim olmadı. Bu nedenle tabii ki olanları da aslında dinliyorum, anlıyorum, ııı, ve, eee, belki bu şekilde de, ııı, "Neden olmasın?" diye de bir düşünce var ama nedense ben, ııı, ona çok fazla güvenemiyorum. Yani, benim için, tabii ki, yüz yüze, eee, bir güvenin temeli de oluşturulabilir.
Evet. Hı hı, evet. Evet. Evet. Evet. Evet, doğru. Yani, işle alakalı daha çok oluyor benim mesela hayatımda da. Iıı, tabii, bu yaptığın işle de alakalı, hani, sanata dair veya, işte, artistlik bir şeyler yapıyorsan oradan tabii proje alma durumu oluyor sosyal medyada. Gerçekçi olmak gerekirse, ııı, o y
Evet. Hı hı. Hı hı. Mutlaka. Ya, kesinlikle, ben de, iii, bu network ağının belki kullanılması, sosyal medyada onun, eee, geliştirilmesi, birçok alanda hem başvuru yapabilirsin ve kişilere de eee, kendi alanındaki kişilere de kolay bir şekilde ulaşabildiğin için, ııı, ben de profesyonel anlamda, ııı, çok fazla, ııı, iyi bir şekilde kullanılabilir.
Evet.